How about yung mga exercise kaya, meron ka bang mga tips diyan?
Sa umaga na lang siguro o kaysa naman na <chuckles> kung kelan matutulog ka na, eh, do'n ka mag-e-exercise. <laughs>
Hmm, okey. <laughs> Para ba mapagod, alam mo yun? Para pag napagod sabay tulog, o 'di ba plak dak! <chuckles>
Hmm. Sa umaga na lang sig yung exercising bago gumawa ng mga gawain na sekular, trabahong bahay, trabahong sekular, para maging productive, di ba? Para maano ka, ah, energetic ka sa oras na yun. O so, sa gabi yun, ah, iwasan mo rin yung ano
Sabagay.
pag-inom ng kape, pagkain ng matatamis. Alam mo naman 'yong matatamis, 'yong iba kasi nag-a-ice cream pa 'yong mga gano'n. So iwasan mo 'yong matatamis, mamantika 'yan iiwasan mo 'yan sa gabi.
Aw. Naku. <breath> <gasps> Guilty ako dun. Guilting guilty ako sa matatamis, kasi yan pa naman yung tipong pag wala akong magawa gustong-gusto kong dumukot ng matatamis. Kasi may biskwit ako sa kwarto ko, yung mga wafer, tsaka yung mga choco, choco, mga Oreo. Ayan, mhm.
O yun, iiwasan mo yun. O, iiwasan mo yun sa gabi. <laughs> Matatamis yun.
Naku naman torture yun sa'kin. Pero tama ka dun kasi sabi mo nga 'no, hmm, ah, kasi ang sabi nila pag daw matamis ang kinakain mo, nagiging aktibo daw ang utak, di ba, tsaka yung kape. Oo, kaya ta ta tama ka. Tapos masama mon 'to sumakit pa yung ngipin ko, lalo akong hindi nakatulog, 'di ba? <laughs> Ay kahit na ay kung talagang matamis yung ano, 'di ba, napasok na yung gums ko. Oo tama ka doon, oo. <clears throat>
Oo, totoo yan. Eh di mag-to-toothbrush ka bago matulog. Hmm, kaya iwasan. Kaya. Kaya iiwasan mo muna yung mga matatamis, saka yung mga mamantika rin, ah. Ah, bulalo, fried chicken. Hmm.
Masarap 'yon. Alam mo masarap daw yung bawal kasi, eh. Ang rupok ko pa naman sa ganyan, kaya kahit alam ko na medyo hindi maganda sa katawan yan yung bal bulalo, mami ay naku Diyos ko. Nilaga, kare-kare, ay naku parang parang mo na akong tino-torture niyan pag iniwasan ko. Although tama ka kasi syempre mamantika yan, eh, 'no?
Mm. Sa araw puwede, yan sa umaga. Pero pagka matutulog mm.
Ah talaga? Hmm okey. Ah, tama yun, kasi parang may narinig ako sabi nila pag daw ika'y tutulog dapat light lang 'yong pagkain. Lalo na, ah, kung maaari iwasan mo daw 'yong sa gabi 'yong karne kasi, 'di ba, 'pag mataba mahihirapan 'yong tiyan mo na i-digest. Oo, totoo 'yon tama.
Hmm. Oo.